أمانة إيه بس؟ 15€ <chuckles> أ <chuckles> أسأل عليهم إيه، ده أنا في المترو، حط حطيتهم بصيت بصّة هل فيه كاميرات ما لقيتش كاميرات، قُمت حاططهم في جيبي وماشي أنت يعني أنت تتوسم فيَّا ي ي يعني أنت أضعت فيَّ ثقة لا أستحقها بصراحة، ولكن أنا أشكرك على هذه <chuckles>
<laughs> الله! طب والأمانة يا ابني؟ آه. آآ، لا حول الله يا رب، ده أنا قُلت فيه أمانة وبتاع و وهتنشرهم في الجرايد الرسمية بتاعة البلد وحاجات زي كده، لا حول الله، آه. آه لأ، لأ أنا هاسحب الثقة تاني اللي أنا قُلتها عليك، ده أنا كنت لسه هاقول يعني إيه الثقة الكبيرة أوي دي ال15€ محتاجة إن أنت حتى تعمل إعلان عنهم وبرضه ينادوا في المترو إن في 15€ ضايعين يا جماعة، واللي عاوزهم يجيب أمارِتهُم والحاجات الحلوة اللطيفة دي، ياه! <tsk> امم.
باقول سيادتك خمستاشر يورو يعني. ده حقيقي. يعني أ صعب، صعب، أنا ولو كانوا 1.500€ هاقول لك برضه هاحُطهم في جيبي، أنا أول م أول خم عشرة آلاف يو <chuckles> من أول عشرة آلاف يورو اتفضل.
برضه؟ آه، لأ تسمح لي بقى تسمح لي بقى بالموقف اللي أنت قُلته دوَّة إن أنا أسحب يعني حُسن النِيَّة اللي كنت باتوسّمُه فيك يعني، خلّيني أسح لو سمحت لو سمحت أنا هاسحب آه. تمام، تمام <laughs> طيب أنت بالنسبة لأ خلّيني بقى أسألك بقى، أنت طلِعت راجل مش أمين، خلّيني بقى أسألك بقى شوية كده <giggles> أنت بقى أنت إيه أهدافك؟ يعني مثلًا إيه؟ أنت طَب بُصّ بلاش أقول لك إيه أهداف أنت ليك كام هدف عمومًا يعني؟ هم كام يعني أهدافك دُول كام هدف معيّن؟ يعني مثلًا 2، 3، 4، 5، 10، مليون، يعني أهدافك إيه؟ كام؟ عددهم كام؟
اتفضل. يعني أنا م يعني خلِّيها بس على جنب، ما تسحبهاش بس، وإن شاء الله نشوف لها حَلّ للموضوع ده. إن شاء الله، طيب خلِّيني برضه أسألك آه. اتفضل، اتفضل. <laughs> <chuckles> اتفضل. ده أنت يعني أنت يعني والله بُصّ، أنت أص أصحيت أ صحيت الميت، ز ال الميت المدفون، يعني أهداف، والله
يا سلام، يا سلام، آه. أنا باحب أنا يعني أ أركّز أ الأسئلة بتاعتي برضه قوية، يعني أنا برضه يعني إيه، آه، بتَنُمّ! أيوه هي دي.
جدًا، تَنُّم خد بالك أسئلتك تَنُّم عن عن شخص، آه، آه تَنُّم عن شخص له باع طويل في في في ال في في في ال في الأهداف والأحياء والحياة، آآ، آآ، فيعني أنا أحييك قبل ما قبل ما أجاوب ال هذا السؤال
آه. فِطنة. أكيد. طبعًا، طبعًا، طبعًا. أنا أنا بجد يعني أنا أنا محروج منك يعني بصراحة إن دي برضه حاجات حاجة كويسة جدًا، قُل لي، بقى إيه الهدف أنت عندك كام هدف أصلًا؟ كام هدف؟
الله آه، ياه! أنا والله يعني أنا والله آه سؤال سؤال يحتاج لن لن لن تكفيه 10 دقايق والَّا رُبع ساعة، يحتاج إلى آآ على الأقل 50 دقيقة عشان تتجاوب عليه، ولكن
آه، سؤال برضه ق سؤال قوي على فكرة، سؤال مش قليل، آه. لأ، بالضبط. يع هم هم كتير أوي، ماشي.
آه، ولكن أنا أعتقد أنا أن الهدف الوحيد، الوحيد الذي أبحث عنه هو أ البحث عن الحرية المالية.
آه. أيوه. يا سلام، يا سلام، يا سلام، طَب ما أنت في البحث م ما أنت في الحرية المالية أهو، ده أنت بتمشي على بتلاقي 15€ <giggles>
يعني يعني لأ، حرية مالية لفظ يعني أنت أستاذنا وأنت معلمنا يعني. اهم، فيعني الحلا الحرية المالية.
آه، حلو، جميل أوي.
يعني يعني يعني أن أن أن تتحرّر من كُلّ الأعباء المالية، بمعنى، يعني لو اشتغلت ش سنة، 2، 3، 10، ستجد ما يكفيك وزيادة، فهو لفظ كبير أوي ويعني صعب يعني إيه رأي حضرتك في هذه النقطة التي أثرتها أنا يعني؟
امم. يا سلام. آه، حلو. آه.

أو أوكي.
وبعدين دي حاجة مهمة جدًا، يعني حاجة دي هي حتى من اسمها بيقول لك الأساسيات، فده طبعًا لازم يبقى هدف رئيسي إن أنت تنفذه إن يكون عندك الأساسيات دي. وده مهم جدًا يكون لازم يكون هدف كل واحد إن يكون عنده أساسيات.
طب صح، صح. صح. أنا تعبت. ما هي الأساسيات؟ الله يسترك ويستر عرضك يا رب.
<laughs> <laughs> أنا جاي معاك أهو، أنا جاي معاك. أصل الموضوع ده شائك، بس أنا باحاول أسلكه من <laughs>
اتفضل، اتفضل. أنت أنت يعني بصراحة، آآ تسكلوا إيه ده خلاص ما عادش ده الموضوع خلص ما عادش فيه حاجة. يعني إحنا إحنا آه يعني اتفضل.
<laughs> لا، لأ أنا جاي لك، أنا جاي لك. أنا أنا بالنسبة لي مثلًا الأساسيات دِيَّة أنا هالخصه لك في حاجات بسيطة جدًا، جدًا يعني. هي مبدئيًا الأساسيات دِيَّة يعني حاجة مهمة جدًا في حياتي، وده أصلًا الغرض الأساسي من ال من شغلنا وتعبنا. ه هاقول لك الأساسيات طيب. شكرًا جدًا يا فندم. شكرًا.
آه. يا ريت والله. أنا باشكرك شكرًا جزيلًا في نهاية الموضوع الأساسيات، لا شكرًا يا باشمهندس

لأ. لا، لا، لأ، مش لازم، ما لهاش لازمة. بس الفكرة بقى مش ده الهدف، ما هو مش ده الهدف، الهدف بقى إن أنا أكون على البحر وباكل طبق المكسرات اللي جنبي المِشكِّل ده، وبقى في فلوس عمّالة تدخُل في حسابي لوحدها كده. أيوه، هي دي.
ماشي. أيوه، أنت جيت على بقى النقطة بقى أنا قص أنا قصدت الصراحة أقول يعني هذا الرجل يعني أستاذنا ومعلمنا يبحث عن هدف تافه بهذه التفاهة، يعني إي إيه إيه إيه الغاية من المكسرات و و وقاعدة على البحر؟ ما كنت تعملها دلوقتي. آه. طب كيف كيف النقطة؟ آه.
آه. آه. يا أهلًا، يا أهلًا وسهلًا. إمم. آه. لأ، ما هو ده يَنُم ده يَنُم بقى إن أنا إيه <tsk> يعني مُلِم، يعني أكون مُلِم كده، دي حاجة جميلة جدًا بصراحة. آه، حاجة حلوة جدًا، جدًا. طب أنت مثلًا آه. خلّيني برضو أسألك سؤال يعني إيه محوري، أو سؤال برضو بيَنُم برضو عن حاجات كتيرة أوي. أنت بعد ما تحقق الهدف لو أنت يا عم وصلت لمرحلة إنك عملت الاكتفاء المالي الذاتي ال البتنجاني والحاجات الحلوة الجميلة دي كلّها، تمام؟ طيب. بعد ما تحقق بقى الهدف ده، يعني خلاص أنت بقى مثلًا قاعد مثلًا آآ في ال في المصيف بتاعك مثلًا، أو على سبيل المثال على البحر أو على الشاطئ أو في بيتك. آه، ومعاك مثلًا في ال في البنك مثلًا نقول معاك في البنك حوالي آآ 1000000€ أو بلاش آه، 1000000.52€، مثلًا يعني، في البنك.
مُلِم. آه. آه، ف فإزاي توصل لها طيب؟ ماشي. اتفضل. حلو. الchalet بقى بتاعي بقى. آه. يعني ه هو ده هو ده حرية مالية؟ ده حرية مهببة بستين نيلة. <laughs> مليون يورو ده إيه اللي حرية؟ ما لوش أي ستين لازمة، ما يعملش حاجة. إمم. لا، لا، لا. أ 1000000 يورو، أنت تعرف يا أستاذي الفاضل مليون يورو ده يجيب لك إيه؟ هاقول لك، 1000000€ ده يجيب لك آآ آآ شقة ف ف في نُص لشبونة في Marquês de Pombal آآ متو متوس متوسطة ربع 400000، من 400 ل500000. آآ آه والله مولعة نار الأسعار هناك. ماشي، هيتفضَّل لك 500000، هتجيب بيهم ب50000 عربية كويسة متوسطة كده، تجيب عربية Tesla حلوة كده، آآ يعني شِبه مستعملة، آآ بعد كده يتفضَّل لك 450000، ربعمية وخمسين ألف دول آآ آآ لو فضِلت تصرِف فيهم آآ آآ م مش هيكفوك مثلًا كام مثلًا؟ إحنا هنت هنصرِف مثلًا في الشهر هتصرِف في الشهر 2000€ مثلًا أو أو تلات آلاف
<giggles> برضو؟ لا حول ليه يا ابني؟ والاتنين وستين cent اللي فوقهم دول؟ برضو؟ آه. آه. ياه، معقولة! إمم. جميل أوي. حلو. ماشي. معقول. حلو أوي. أيوه. إمم. لأ، قل 4، افتحها شوية، قل أربع آلاف يورو يعني آه.
أربع آلاف يورو، يعني 4000 يعني في السنة تقريبًا حوالي 50000 مثلًا مثلًا. خمسين ألف يعني 450000 دول هيكفوك قد إيه؟ هيكفوك مثلًا
جميل، بالضبط. إمم. هيكفوك كده بالضبط حوالي
سنة؟ 10 سنين.